Ja, ist halt auch relativ schwierig, ne? Also, wie gesagt, du kannst, äh, diese Diagnosen auch nicht treffen, ähm, indem du sagst: „Okay, du zeigst genau diese 5 Symptome“, oder so was, ne? Also, es sind eigentlich 10. Ähm, ähm,.
Genau. Ich weiß es nicht. Es sind mehr als das, glaube ich.
Genau. Und der Arzt geht ja nach der Ausschlussmethode ne äh, vor, ne? Das heißt, du muss erst mal alle anderen ausgeschlossen sein, dass du halt kein Autismus, kein Borderline oder kein Ahn Ähnliches hast, ne? Und dann wird das ja quasi gestellt. Das heißt, du kannst nicht 1 raussuchen, weil die sind alle so ähnlich halt, ne? Deswegen ist es ja 'n Spektrum, dass du halt erst mal alles andere ausschließen musst. Und wie gesagt, daher ist es ja schon schwierig, ähm, wie er argumentiert und so. Und, ähm, solltest dann halt auch das nicht an dich ranlassen irgendwo, ne? Ähm.
Genau. Gena